Pues, fíjate que estoy pasando por una situación complicada con con mi pareja, con mi novia. Em, te pongo un poco en en contexto, ¿no? Resulta que, bueno, yo ya la conozco desde hace hace varios años. Estuvimos juntos en la universidad, y después en la universidad realmente solo fuimos amigos, pero siempre mantuvimos el contacto, y tiempo después nos nos volvimos a reencontrar, y y decidimos empezar una relación. Esta relación tiene 3 años, y desde hace 2 estamos viviendo juntos. Tomamos esta decisión de de, pues, quizás darle más formalidad a a nuestra relación. Eh, la verdad es que yo la amo y creo que ella a mí.
Okey. Okey.
Mm. Sin embargo, creo que, eh, bueno, ahora ya viviendo con ella y teniéndola aquí todo el día, hemos podido intercambiar, ser más, más honestos con nuestros sentimientos. Y creo que en este momento estamos como teniendo metas diferentes en la vida. Y me causa un poco de de conflicto, quizás, pues, afrontar afrontar la realidad, ¿no? La otra vez te comento que yo vivo aquí frente a una frente a una primaria, donde hay muchos niños. Entonces, a menudo, pues, empezamos a ver a los niños ahí saliendo, o entrando de la escuela. Y cada tanto veo veo a mi pareja, sobre todo cuando salimos y coincidimos con los niños, pues, cómo los ve, eh, cómo sonríe al verlos ahí gritar y correr viendo a sus mamás. Y en más de una ocasión, pues, me ha, me ha mencionado que, que a ella le gustaría ser ser madre, ¿no? Eh, sin embargo, yo estoy en unas en una situación en la cual, pues, la verdad no no lo contemplo. Siendo honestos, no me veo siendo padre, porque tengo algunas otras cosas por hacer todavía que me interesan, viajar, conocer, incluso, ahorrar, eh, o subir un poco de, de, mm, en en el trabajo, ¿no?, tener un, un ascenso para poder, eh, pues, quizás, ofrecerle algo más a, a mi pareja, primeramente, antes de que pensar en en un bebé. Pero siento que ya, ya llega el punto en el cual yo ya no puedo, pues, quizás, eh, cambiar de tema, ¿no? Cada vez que me menciona esto, este, este tema acerca de de tener un bebé, porque, eh, pues ella sí también me me ha comentado que, quizás, está pasando por una situación de hasta biológicamente complicada, ¿no? Ya tenemos los 30 años, entonces está en esta. Y bueno, yo no sé qué qué hacer para alinear mi mis metas de vida con, con las de ella.
Claro. Okey. Entiendo. Okey. Claro. Okey. Claro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por brindarme tu confianza y comentarme todo esto. Créeme que es completamente válido tu sentir en ambas en ambas opciones. En este caso, las metas y prioridades en una relación sí pueden variar muchísimo y significativamente entre Sin embargo, también, eh, es fundamental también que ambos se comprometan a establecer como un equilibrio, en este caso, o un propósito en común que puede beneficiar a la relación. Quisiera también comentarte, en este caso, ¿le has comentado a tu pareja alguna fecha aproximada o algo así, en el cual te gustaría ya a tener hijos, o te cierras ante todas las posibilidades de, pues sí, de de de tener un un hijo, o engendrar?
Ujú. Mira, así como fecha, decir una fecha, no, eh, pero sí le he dado a entender que quizás yo en este momento no estoy no estoy preparado. Y, mm, y que sí lo contemplo, la verdad es que sí lo contemplo, pero no ahora. Y cuando lo contemplo me pienso en en 5 años, 6 años, algo así. Eh, sin embargo, cuando estamos hablando de esto, pues, mm, siento que, eh, a ella no le parece mucho, eh, esperar 5 años, ¿no?, o sea, para ella no creo que no no podría simplemente esperarlo. No n no tanto porque ella no quisiera, sino por la cuestión que te comenté al al principio de la conversación de que somos personas que ronda estamos rondando los 30 años. Entonces, pues, claro, la la edad biológica cuenta, ¿no?, y hay algo ahí que, eh, a lo cual no nos podemos es de lo cual no nos podemos, pues, eh, apartar, ¿no?, que es este hecho de de que la mujer, eh, pues, tiene un un periodo de de de mayor fertilidad en el cual puede darle mejores, eh, condiciones a a u a un bebé, ¿no?, en caso de que así lo decida. Y que después de de cierta edad, eso ya puede ser un poco más complicado, incluso, complo comprometer, pues, la integridad de de de la mujer y del bebé, ¿no? Entonces, creo que los 2 somos conscientes de esta parte, pero ella, eh, pues, lo es más. Entonces, cuando me to toca ese tema, ah, para mí es complicado porque yo realmente no no he podido darle una fecha, y para serte sinceros, creo que he estado más como evadiendo el tema, ¿no?, cada vez que toca que que hace alusión a esto, yo yo incons bueno, sí, conscientemente trato de de, quizás, cambiar el tema, o o darle un giro para no darle una respuesta, eh, concreta, honesta de lo que es de lo que quiero. Y y la verdad, es que creo que yo también ya llegué al límite, estamos llegando al límite en el que, eh, ya no puedo hacer más esto, ¿no?, ya tengo que decirle bien las cosas porque me estoy sintiendo, incluso yo me estoy sintiendo mal, ¿no?, y creo que ella también como que de cierta forma está esperando una respuesta que yo no le he podido dar hasta ahora.
Okey. Claro. Claro. Exacto. Claro. Okey. Okey. Ah, vaya. Claro. Vaya, la verdad es que es completamente válido tu sentir, tanto tuyo, tanto el de tu novia. Realmente, ambos están pasando por diferentes intereses y, en este caso, prioridades, lo cual es aceptable, pero como están en relación, a veces encontrar un equilibrio es difícil en este lado para pues, en este caso, pues, para tener hijos. En este caso, sí es un tema un poco más complicado y difícil, pero me alegra, y tienes un buen punto que es eh, hay comunicación entre pareja, lo cual eso es muy bueno. Pero, en este caso, yo te sugeriría que reflexiones sobre realmente, o eh, si realmente tú deseas tener hijos o no, me comentas que no, y que no estás abierto a posibilidades, lo cual, pues, ya tienes una decisión, ella ya tiene también, pues, la decisión de que sí lo quiere tener. En ese caso, tendría que haber una empatía en estar a lado de tu parte o de ella de su parte también, y comprender sus sentimientos y preocupaciones sobre, pues, lo que es la paternidad, o investigar un poquito más a fondo si pueden congelar óvulos, puede ser en un futuro. Realmente, en ese caso, la fertilidad de la mujer, como bien comentas, ya corre un poco de riesgo a más futuro. Eh, yo te sugeriría, honestamente, realmente, si después de esta conversación que ya han tocado muchísima veces, no hay un cambio de postura en ambas partes, podrías aceptar que, realmente, esa pareja no es tan ideal para ambos. Realmente, es su es su sentimiento, y ustedes van a decidir cuándo, mm, y, mm, cuándo sí llevar, eh, con este objetivo que ella quiere, o cuándo no. Y, realmente, pues, es fundamental también abordar, pues, este tema con sensibilidad, ya que ya es un deseo y un objetivo que le encantaría, lo cual está perfecto, eh, ser mamá es es un es es un objetivo muy bonito que, realmente, eh, sí, toda mujer, pues, realmente, la mayoría quiere pasar. Y, pues sí, hablarlo con respeto. Esos sentimientos de ambos son muy válidos y, realmente, eh, pues mucha empatía de por medio. Eh, quisiera preguntarte, eh, ¿con qué frecuencia hablen sobre estos temas, eh, ya es muy a menudo, diario o una vez a la semana?
Pues sí. Sí. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Eh, pues, no no no, afortunadamente, no es diario, porque si no, creo que, em, ya tendría que haberle dado una respuesta. Fíjate que eso es de forma esporádica. Yo te podría decir que, obviamente, en los últimos meses se ha visto más es es es un tema más frecuente. Y y es por eso que yo también me estoy dando cuenta que quizás hay que dar ya una respuesta, ¿no? Todo todo eso que me dices, la verdad que que me ha hecho abrir un poco mi panorama. Porque es cierto, la verdad, para ser sinceros, yo yo no estoy preparado, o sea, no no hay algo que me haga cambiar de de opinión. Y ella también está como en esta posición de que quiere ser madre y quizás, pues, yo no soy la persona adecuada, ¿no? Entonces, si no estamos compartiendo los mismos objetivos de vida, pues, bien hay que platicarlos y todo. Pero si no llegamos a encontrar un acuerdo, pues, creo que sí, creo que, eh, es válido también decir que que no, no estamos compartiendo el mismo destino. Pero como te mencioné al principio de la conversación, es muy, eh, oh, yo, la verdad, es que, es la persona que amo, que quiero en mi vida. Y creo que esta opción que nos diste tú de de de congelar los óvulos, pues, no suena no suena tan tan descabellado, ¿no? Habría que empezar a a investigar los precios, eh, un poco cómo se hace, porque no tengo ni idea. Eh, pero no suena no suena mal, ¿no? Para quizás, eh, de cierta forma, pues, eh, cumplir los ideales de cada uno, ¿no? O sea, yo no querer tener este bebé ahora y y ella, pues, también no, <smacks lips> eh, cuidar la integridad de ese nuevo ser, ¿no?, que al final de cuentas, yo no descarto, la verdad, como te dije, yo sí me veo siendo padre, pero no en este momento, no en este momento de mi vida, no en esas condiciones, porque, eh, me gustaría todavía hacer un par de cosas que tengo pendientes, pues, para poder dedicarme después a a una nueva vida, ¿no? La verdad es que yo siento que soy consciente en esa parte de que, eh, un un bebé en casa, pues, nos va a a cambiar la vida completamente. Entonces, me gustaría que que fuera de la mejor forma y que ambos, tanto ella como yo, estuviéramos de acuerdo en esta decisión y que sea, sobre todo, consciente. Entonces, eh, sí, sí estoy pensando mucho en en lo que me has dicho de de esas opciones que me dijiste. Y cu bueno, contestando a tu pregunta, afortunadamente, no me no no es un tema que que toquemos tanto, ¿no?, diario, afortunadamente, no es diario, pero sí cada tanto, eh, pues, no es como que me diga: "Oye, ¿quieres tener bebés o no?" Sino más bien que <smacks lips> me da señales, ¿no? Eh, hay veces que te digo que vemos a los niños salir de de aquí de la primaria que está frente a nuestra casa, y es así como que, ay, mira ese niño, y los ve y se ríe. Entonces, en esos momentos yo digo, mm, sí, sí es bonito, sí es bonito, pero en esos momentos cuando yo veo son la veo mirando a los niños corriendo y sonriendo, digo: 2Okey okey. Sí, ya. No puedo, tengo que decirle algo, ¿no?" Entonces, es complicado, sí, pero, bueno, es una decisión importante.
Okey. Claro. Vaya. Mm, sí, claro. Okey. Sí. Okey. Claro. Mm, claro. Okey. Claro. <laughs> Sí, claro, es bonito. Claro, sí. Bueno primero que nada, pues, es es bueno y qué gusto que quieras encontrar una solución o un balance, en este caso, pues, para mejorar entre ambos y que haya como, en este caso, sí, una meta ya fija y, pues, no buscar, en este caso, romper la relación. Ah, también considero buscar terapia de pareja o consejería, puede ser muy beneficioso para ambos. Eh, tocar este tema es muy sensible y en este caso, qué bueno que quieras buscar la solución de congelar los óvulos, ya con el paso del tiempo y la tecnología ha avanzado bastante, que s se podría hacer, en estos casos, investigando a fondo.
Ujú. Ujú. Sí, sí, la verdad es que y, mm ot o sea, tenía una idea, más o menos, pero como que creo que ahora después de platicar contigo, esta idea suena más real y, bueno, voy a investigar y ya te diré cómo me va. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado.